तो, आजकल का जो वक़्त चल रहा है ना। वहाँ पर सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है, कि हमारी भाषा में परिवर्तन हो गया है। तो आप भी शायद कहीं न कहीं मानेंगे, की अगर आपके सामने ये प्रश्न किया जाए ना, कि सोशल मीडिया ने 2025 में आपकी शुद्ध भाषा जब आप बोला करते थे। उसमें कितना परिवर्तन लाया है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
जी, देखिए। बात तो बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया ने ना भाषा पर तो बहुत असर डाला है। मतलब कि, मतलब वो जो फ़ील होती है चीज़, मतलब रोजमर्रा की ज़िन्दगी के अंदर कुछ भी हम करते हैं ना, तो दिखता है कि सोशल मीडिया वाली भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मान लीजिए थैंक यू की जगह हम थैंक्स कहते हैं। है ना? तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता हैं सोशल मीडिया का प्रभाव है। और अ, मतलब की अ, बहुत से मतलब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। बहुत से लोग मैंने जीएम कहते सुने हैं। भाई मैं हैरान हो गया 2-3 बार लोगों से सुन के। मैंने कहा मत जीएम भाई। मैंने कहा क्या हो गया भाई आपको?
<chuckles> जी। सही बात है। हाँ, हाँ। हुँ। <laughs> अच्छा। मतलब, मतलब। बोलते हो कि जीएम बोल रहे हैं वो आपको?
हाँ, हाँ मतलब मुझे बोला मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोला। मतलब इतना तो मैं क्या ही करूँगा। मैंने लोगों को सुना और मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई इसका मतलब कहते मैं क्या गुड मॉर्निंग। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा भाई एक छोटा-सा शब्द है उसको तो अच्छे से उसका उच्चारण कर सकते हैं आप। तो हाँ, लोगों की बहुत इन्फ्लुएंस होती है। मैं अपनी बात करूँ। हाँ, मेरे तो कुछ वर्ड्स मैं कहूँगा पर साथ-साथ ना, मुझे एक और चीज़ लगती है, कि हिंदी के अंदर जो इंग्लिश मिक्स होके आती है ना, वो सबसे बड़ा सोशल मीडिया का प्रभाव है। जो हम देखते हैं कंज्यूम करते हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारी भाषा के अंदर दिमाग के ऊपर प्रभाव तो डालता है। जी।
ओह हो। <chuckles> अच्छा। <chuckles> जी, बिल्कुल। हाँ, बताइए। सही बात है। जी। तो ये आपने आपसे कुछ जो भी आपने बात बताई है, मैंने कुछ शब्द अ, ज़रूर अ, मेरे संज्ञान में आए <laughs> जिससे पता चलता है। कि किस तरह आपने सही कहा कि इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भाषा के शब्द हमारे ही शुद्ध हिंदी में मिक्स हो गए हैं। तो जैसे मैंने खुद कहा मिक्स का इस्तेमाल किया। और आपने फ़ीलिंग का इस्तेमाल किया, कई ऐसे शब्द बताए। तो ये कितना जैसे आज के ज़माने की आप आप बात करें तो आजकल का जेन-ज़ी का ज़माना है। प 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं जीएम कहते हुए सुना सुना सु सुना आपने किसी को। अ, तो ऐसे कितने शब्द हैं कितने अ, वन लाइनर शब्द हैं, जिनका मतलब शायद हमें पता नहीं है, लेकिन आजकल के लोग ज्यादा बोलते हैं। आपको क्या लगता है?
<laughs> जी। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। देखिए मतलब बहुत सारे हैं मतलब ना अ, एक मुझे याद है कि मेरा छोटा भाई है ठीक है? तो उसका एक दोस्त घर पे आया था। तो मैंने कहा कि, "भाई तुम्हारे माता-पिता मतलब घर पे नहीं है। मतलब कि तुम अ, मतलब यहाँ पे आ रहे हो? बहुत दिनों से" और मतलब कि वो 2-3 दिन से यहाँ पे रह भी रहा था। ठीक है। कहता है, कहता "आईडीके पता नहीं कहाँ गए वो?" मतलब मैं आईडीके का मतलब आई डोंट नो। मतलब उस समय ना मतलब मुझे पता तो था। मतलब स्लैंग में तो हम भी उसे करते हैं ऐसे। हम इसे लिखते हैं चैट में ठीक है। तो वो उसने ऐसे बोला तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा देखिए बच्चे कैसे बात करते हैं। तो वो मुझे याद रहेगी मतलब आज के बच्चे जो है अ, लोल ये सारे वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं लाफ़ आउट लाउड। वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना? और मतलब एक देखिए मतलब पहले हम पारंपरिक तौर पर बोलते थे। आप कैसे हैं? आप कैसे हो? आज के लोग कहते हैं क्या हाल है ब्रो? ऐसी-ऐसी जो भाषा है ना मतलब जैसे जैन ज़ी की आपने बात कि, तो बिल्कुल वो जो छोटे-छोटे शब्द है ना? मतलब मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं आज के समय में। जी।
हाँ। अच्छा। <laughs> जी। ओह! अच्छा। हुँ, हुँ। जी। <laughs> जी। हाँ। बहुत खूब एक अच्छा मज़ेदार अनुभव आपने साझा किया यहाँ पर जो आईडीके आपने कहा। सच में गुदगुदाती हुई हँसी एक छूट पड़ी मेरी तो। और यहाँ पे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आजकल इमोजी और मीम्स का भी बहुत इस्तेमाल होता है। चलिए इमोजी तो काफ़ी शायद अ, 9 साल ब 10 साल पुरानी बात हो गई। लेकिन मीम्स का इस्तेमाल अभी अ, 4-5 सालों में ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। और आजकल तो जैसे कहते हैं ना, जीआईएफ वाले मीम्स बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि खुद को व्यक़्त करने का ये जो तरीका है हमारी भाषा में और क्या ये मीम्स भी शामिल है उसके अंदर? मीम्स और जो अ जी।
<chuckles> जी। हुँ। बिल्कुल, हुँ। हुँ। बहुत ज़्यादा। हाँ। देखिए बहुत ज़्यादा मतलब कि जो बात आपने बोली है ना एकदम मतलब अ, ऐसी इतनी रोज़मर्रा की बात हो चुकी है। मतलब आप आज भी अपना भी चैट खोल के देख ले। कोई भी मैं भी देख लूँ अगर। तो वहाँ पे ज़रूर ऐसे कुछ व्यक्ति मिलेंगे। आप उनसे कुछ पूछेंगे, तो शायद उनका ज़वाब आपको मीम में मिलता है। है ना? तो वो मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अ, आज के समय में चाल-चलन में है। और जो मीम के डायलॉग्ज़ है। मान लीजिए कोई अ, सीरीज़ है, कोई मूवी है जो कि इसका डायलॉग बहुत ज़्यादा फ़ैमस हो गया। है ना? तो मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, मीम्स का इस्तेमाल होता है। और मतलब वो जो ऐसे जो अक्षय कुमार की मूवी थी जो हेरा फेरी कि तू समझा नहीं तू नहीं समझा। <laughs> वो वाला मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। तो मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब वो जितना वायरल भी होती हैं। और जो सोचने का जो तरीका है। बात करने का तरीका मैं कहूँगा ज़्यादातर कि वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जी।
हाँ। सही बात है। जी। हुँ, हुँ। सही बात है, बिल्कुल। जी। <chuckles> हुँ, हुँ। अच्छा। तो जैसे आपने लास्ट में अंत में आपने जो शब्द कहे कि सोच का और अपने व्यवहार ज़ा अपना अ, ब मानसिकता दिखाने की अपना सोच दिखाने का जो तरीका है वो बदला हुआ है। तो क्या आपका इशारा इस तरफ है की आजकल क्रिएटिविटी ज़्यादा हो गयी है? क्या रचनात्मकता ज़्यादा हो गई है लोगों में?
हाँ, देखिए कह सकते हैं। मतलब मुझे लगता है रचनात्मकता तो बढ़ी है, पर साथ ही साथ ना जो हमारी भाषा, जो मातृभूमि हमारी हिंदी भाषा है, उसका जो चाल-चलन लोगों के अंदर कम में भी नहीं कहूँगा मैं, ऐसा कहूँगा कि जो लोग ना ऐसे ये ब्रो है, आईडीके ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते ना, शायद मुझे लगता है कि जो जेन-ज़ी की अपनी दुनिया में है ना, उन्हें फिर कूल नहीं माना जाता होगा शायद मुझे लगता है, कि ये जो चीज़ है ना। शायद इसी चीज़ का वो चाल-चलन मुझे लगता है कि ना इसीलिए कम होता है। और वहाँ ये भी हाँ, मुझे लगता है कि जो चाल-चलन हिंदी भाषा का कम हुआ, सबसे बड़ा जो कारण है उसका जो ऐसे युवाओं के बीच में है, वो यही है कि ये जो ये अंग्रेजी भाषा मिक्स करके वो जो बोलते हैं या फिर देखिए ना आज के समय में जो के-पॉप कल्चर है, कोरियन का है ना। कितना ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग उसे कॉपी कर रहे हैं। उनकी वैसी भाषा भी सीख रहे हैं, मतलब मैंने अ, ऐसे भी युवा देखें है, जो कोरियन सीखना चाहते हैं। देखो उन्हें हिंदी नहीं आती होगी पर वो कोरियन सीखने चले हैं। <laughs>
हाँ। जी। <laughs> समझ पा रहा हूँ, मैं। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles> अच्छा, तो ये बात आपने दिलचस्प बताई है किस तरह से अ, एक अलग कल्चर, एक अलग संस्कृति का प्रभाव दूसरे देश की संस्कृति पर भी पड़ता है, जहाँ पर आपने के-पॉप का नाम लिया। बिल्कुल, कोरिया का काफ़ी प्रभाव दिखाई दे रहा है, आजकल 2000 जब से ये कोविड आया है। और पिछले कुछ 5-6 सालों में। यहाँ पे मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कुछ अ, कोर लोग कोरियन सीखना चाहते हैं, कुछ लोग अ, शायद जिन्हें भ हिंदी भी ठीक से नहीं आती। तो, क्या ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जहाँ हमने बात की कुछ अंग्रेजी शब्द हमारी भाषा में आए, क्या विदेशी शब्द भी आता हैं आते हैं, हमारी भाषा में? क्या ऐसा मुमकिन है?
हुँ, हाँ। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मतलब हाँ, विदेशी भाषा के शब्द भी बहुत सारे आते हैं। मतलब अभी मेरे दिमाग में तो कोई नहीं आ रहें, पर मैंने देखा है बहुत से लोगों को ना इन चीज़ का उच्चारण करते हुए। मतलब कि हाँ, मतलब मुझे याद है कि कोई ना फ्रेंच का वर्ड था शायद, तो ना वो मेरा जो मेरा तो जो भाई था और उसका दोस्त था ना, वो इस भाषा में बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई तू ये सीखा कब ये बता तू, <chuckles> तो मतलब देखिए ना वो खुद-ब-खुद ही इन सभी चीजों को सीख रहे हैं। अब देखें, अब अगर मान लीजिए कोई रील है, उसके अंदर दर्शाया गया है कि भाई फ जो फ फ्रेंच भाषा है वो एस्थेटिक है। है ना? उसके एस्थेटिक अलग होते हैं, तो मतलब उस चीज़ के पीछे लग के ना बहुत से युवा सोचते हैं कि शायद हम कूल हैं, है ना? तो उन चीजों को करके वो मतलब एक-दूसरे में मुझे लगता है वो तुलना के भाव से या फिर वो एक से खुद को बढ़ा कर दिखाने के लिए, हाँ, वो इस भाषा को भी बदलते हैं, जी।
जी। अच्छा। हुँ, हुँ। <laughs> जी। ठीक है। जी। अच्छा, ये आपने बहुत खूब कहा है कि कुछ अलग-अलग भाषाएँ हमारे देश में अ, ल ल जो जेन ज़ी है, जो नई जनरेशन हम जिसे कहते हैं उनके अंदर दिखाई दे रही है आपको। तो ये बात बताकर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। यहाँ पर आपसे यह भी पूछना चाहूँगा कि जैसे हम कुछ शब्द आपने पढ़े होंगे बचपन में जो स्कूल के अंदर, विद्यालय में जैसे अ, बॉन वॉयेज करके शब्द था फ्रेंच शब्द था। अ, जिसका मतलब होता है कि आपकी यात्रा सुखद हो। तो इस तरह की कुछ शब्द पढ़ाए जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में ये शब्द गायब हो गए। <chuckles> तो क्या आपकी कुछ मेमोरीज़ कुछ ऐसी जुड़ी हुई है जहाँ विदेशी जन मतलब कि अंग्रेजी भाषा के अलावा कोई शब्द पढ़ाया गया हो, क्या अ, वो कुछ याद है आते हैं क्या आज भी इस्तेमाल होते हैं वो?
हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ, देखिए मतलब जैसे मतलब मुझे याद है आज भी जब मैंने पहली बार, मतलब कि जब फ़ोन खरीदा था आईफ़ोन लिया था तो उसमें आता है ना होला हेलो को बोलते हैं मतलब, हाँ उसका भी मतलब बहुत चाल-चलन था उस समय। और मतलब अ, जो मु मुझे अपना याद है ना हमारे दोस्तों के अंदर ना ज़्यादातर ना स्पेनिश भाषा है ना उसका बहुत चाल-चलन था जिसके जो नॉर्मल शब्द हैं अमीगो है, जो ग्रासिआस है थैंक यू इसका मतलब होता है ना, और आदियोस जो होता है, मतलब इन चीज़ों का मतलब काफ़ी चाल-चलन था। पर देखिए सिर्फ वो ए, एक इसीलिए था कि मतलब हमें अच्छा लगता था। पर हम डेली लाइफ के अंदर है ना रोज़मर्रा की जिंदगी के अंदर इनका उपयोग नहीं करते थे। पर आज के समय में मतलब अपनी भाषा को ठुकरा के संस्कृति को बदलना मतलब मुझे लगता है काफ़ी हद तक गलत है। मतलब मैं ना सच में एक मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी तो उसने मुझे ये बात बोली कि यार हिंदी बोलना कोई फ़्लेक्स थोड़ी है, मतलब वो बच्चा था। अब कह लीजिए कि अ, 19-20 साल का होगा, उसने बोला भाई हिंदी बोलना फ़्लेक्स थोड़ी है कोई। तो मतलब देखें उनकी जो मानसिकता है वो ये है सोशल मीडिया ने, भाषा को इस कदर बदला है कि शायद अपनी भाषा को बोलते भी उन्हें लगता है कि शायद ना हम अ, छुपना चाहते हैं अपनी भाषा बोलते हुए। तो वो पर हमारे समय में तो या प आपको याद होगा कि जो हिंदी भाषा है वो उसको हम सीना च चौड़ा करके बोलते थे कि भई हमारी म मातृभाषा हिंदी है। तो वो जो चीज़ है मतलब मुझे लगता है आजकल खोती जा रही है सोशल मीडिया के कारण।
हाँ। जी, बिल्कुल। <chuckles> अच्छा। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। जी। ये काफ़ी गंभीर चीज़ बताई है आपने कि अ, लोग ख़ास करके जो युवा पीढ़ी है, किशोर अवस्था में जो लोग है वो इस तरह की सोच रखने लग रहे हैं कि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि हिंदी कोई कूल भाषा नहीं है। या हिंदी ऐसी भाषा है जहाँ पर अ, शायद अगर बोल है तो पीछे-पीछे पिछड़ सकते हैं। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए कई भारत के कई अ, जैसे केंद्र सरकार के जो अ, ज जो अ, ऑफिसेस होती है, कार्यालय होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे हिंदी दिवस रखा जाता है। तो क्या हम अपने जीवन में जो हम अ अ, लोग हैं, जो साधारण लोग हैं क्या हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा रख सकते हैं कि आज का हिंदी दिवस मनाया जाएगा हमारे परिवार में हम सब हिंदी में बात करेंगे? क्या होता है ऐसा? हो सकता है ऐसा?
हुँ, देखिए हाँ, देखिए हो तो सकता है। पर मतलब मुझे लगता है ना फिर भी 1 दिन की बजाय ना इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना चाहिए। मतलब देखें प्यार जो है वो कोई भी आपसे करवा नहीं सकता। आपको खुद से लाना पड़ेगा उस प्यार को, है ना? तो वो जो चीज़ है ना, मतलब आपके एक अंदर से जब जब तक नहीं आएगी ना चाहे मुझे लगता है जितने मर्जी दिवस आप मना लीजिए, है ना? आप उसे अच्छी तरह से जो है उसको मना नहीं पाएँगे सेलिब्रेट नहीं कर पाएँगे। देखें जैसे अपने कार्यालयों के बात की, अब देखिए वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हिंदी का इस्तेमाल करते होंगे। तो पर 1 दिन फिर भी थोड़ी ज़्यादा उसे इम्पॉर्टेंस महत्वता देना चाहते हैं और इसलिए वो उस दिन को मनाते हैं। पता है क्या, अब एक आम घर में अगर आप रोज़ की ज़िंदगी में, मान लीजिए 364 दिन अगर आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते पर 1 दिन आप करना चाहते हैं उसे मनाने के लिए तो शायद मुझे लगता है वो गलत है, और वो ज़्यादती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे फिर भी लगता है ना अगर सोशल मीडिया पर फिर से हम वापस आए न, तो जो ऑटोकरेक्ट होता है ना, और जो एआई का इफ़ेक्ट है मुझे लगता है वहाँ से भी ना हिंदी भाषा काफ़ी खराब होती है। अब देखिए कभी-कभी हम सही लिख रहे होते हैं। मतलब मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। हिंदी का शब्द हम सही लिखते हैं और वो ऑटोकरेक्ट हो के वो इंग्लिश का कोई वर्ड बन जाता है। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ है ना एकदम अ, प्रिडिक्टिव टेक्स्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, है ना? उसके कारण भी कभी-कभी ऐसा होता है कि जो अंग्रेजी भाषा का चाल चलन है बोल-चाल में आ जाता है। जी।
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ। <chuckles> ओह बिल्कुल। आदत ही नहीं होगी आपकी, सही बात है। जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, बहुत बढ़िया आपने उदाहरण दिया 1 और इसी से जुड़ा हुआ 1 मेरा प्रश्न रहेगा आपसे। देखिए अ, जैसे हम हिंदी को बचाने की बात करें, हिंदी में वार्तालाप करने की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जीवन में उतारिए ना सिर्फ़ 1 दिन मनाइए ऐसे। बहुत खूब आपने विचार रखा। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या क्या आपने या आपके घर में या आपके किसी मित्र ने कोई ऐसा करने की कोशिश की जैसे एक-दूसरे से जब चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए तो शुद्ध हिंदी में और मतलब आप बात करे कि भाई मैं आप कैसे हो कहाँ हो, कभी ऐसा किया आपने? कि हिंदी में च लिखा हो?
हुँ, हुँ, बिल्कुल, समझ रहा हूँ, हाँ जी। हाँ मतलब अ, हाँ मेरा दोस्त है एक मतलब वो ना ऐसी शायरियाँ वगैरह लिखता है। तो श वो ना काफ़ी अच्छी हिंदी में बात करता है, कि मतलब की, ऐसे मुझे एक बार उसने बोला था कि अ, आप हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे आज आ जाओ हम वार्तालाप करते हैं थोड़ी। तो मतलब इतनी शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करता था वो तो मैंने उससे पूछा भाई, तो कहता भाई मुझे अगर तुम लोगों को लगता होगा कि शायद ये बहुत शुद्ध हिंदी है पर अब देखिए ना जो जिसकी शौक है ऐसा, मान लीजिए शायरियाँ लिखता है, जो ऐसे लेखकों को पढ़ता है तो उसके लिए तो वो चीज़ें आम हो जाती है। तो बिल्कुल हमने इस चीज़ को देखा है, पर ना मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी जब मेरी उससे बात हुई ना तो मैं उसकी भावनाओं को समझ पाया, कि वो क्या सोच के वो इस इन इस भाषा में बात करता है। इस भाषा भी कोई नहीं मतलब कह लीजिए शुद्ध हिंदी जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में। पर वहाँ पे मैंने देखा कि 6 में से ना 5 मेरे जो दोस्त है वो उसका मज़ाक ही बना रहे थे। मतलब ऐसे शब्द बोलेंगे, और उसे बोलेंगे भई इ इ शो ऑफ कर रहा है, ऐसी बातें बोलते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि ये शो ऑफ वाली बात देखिए इ इस कदर लोगों के अंदर जो मानसिकता के अंदर जो भाषा बदल चुकी है, कि हिंदी अगर वो शुद्ध बोल रहा है अपनी, मातृभाषा ही बोल रहा है तो शायद उन्हें लगता है कि ये शो ऑफ कर रहा है दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो मानसिकता में बदलाव है जिसके पहले बात कर रहा था शायद वो यही है। जी।
अच्छा। जी। <laughs> अच्छा। हुँ, हुँ। जी। सही बात है। अच्छा। ओह! जी, अच्छा। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया आपने एक उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से भी व्यक्त व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उसको भी फिर गलत समझा जाता है। अ, चलिए, जज़मेंट करते हैं लोग, बात समझ में आती है आपकी। लेकिन अच्छा लगा ये बात जानकर कि 1 मित्र हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, हिंदी अ हिंदी में व वार्तालाप करने की, जैसे आपने कहा। तो ज़रूर और आपने उसका सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है ये। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ जैसे अ, आपने देखा होगा, अगर सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर, एक्स की बात करें। तो वहाँ जो कोई तकरीबन, मान लीजिए किसी ने ज़्यादातर लोग एक्स से सिर्फ़ इसलिए जुड़ते हैं कि कोई सू या अपडेट आए, अब इन इन्टरनेशनल न्यूज़ या कोई व राजनैतिक खबर या ब कुछ ऐसी खबर, जो जिसने अ अ, मतलब जनरली जल्दी प पहुँचने के लिए एक अच्छा त तरीका माना जाता है। तो क्या आमजन ऐसी अगर हिंदी में कोई अब एक्स पर अ, मैसेज देखें, तो क्या मुमकिन है कि वो ज़्यादा जुड़ पाएँगे अपनी भाषा से? आपको क्या लगता है?
हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जी। हाँ, वो तो है। ठीक है। देखिए, हाँ, ये आपने जो ब आपने बात बोली है ना, एकदम सही है और इस तरीके से एकदम देखिए ना, हमको कोई भी चीज़ को नॉर्मलाइज़ जब भी करना होता है ना, मतलब मुझे लगता है कि हमें अ, डेली लाइफ़ की चीज़ों में उसको ढालना चाहिए। मान लीजिए, आप कोई ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है? अगर वो इंग्लिश में है, तो आपका आपने वैसे ही पढ़ी है, दिमाग में वैसे ही छपती है। आपने ये चीज़ को भी नोटिस किया ना, तो अगर अब हिंदी में अगर आप लिखेंगे, तो कहीं न कहीं न आपके दिमाग में छपेगी। पर आप देखें, एक बहुत बढ़िया मुझे चीज़ लगती है जो जो सरकारी, जो पीआईबी आती है ना, है ना? प प्रेस रिलीज़ आता है, ये जो जो कोई भी न्यूज़ आती है, तो उसके देखें, उसके दोनों अ, एक वर्ज़न होते हैं, है ना? उसका एक हिंदी में भी होता है, एक इंग्लिश में भी होता है। तो ये मुझे लगता है, यहाँ पे महत्वता देखें ना, आप दोनों को दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजी को बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हिंदी प और उस देखें, उससे बड़ी बात, सबसे पहले हिंदी वाला ही आता है, उसके बाद कुछ समय, 2-3 मिनट के बाद आता है अंग्रेज़ी वाला, ये मैंने खुद देखा है। जो अभी ऑपरेशन सिन्दूर हुआ ना, उसके दौरान मैंने देखा इस चीज़ को कि भारत सरकार भी ऐसा करती है, पहले हिंदी वाला जो संवाद है, वो द निकालती है, वो न्यूज़ निकालती है, उसके बाद ही अंग्रेज़ी वाला आता है। तो अगर सरकार ऐसा कर रही है, मुझे लगता है, व्यक्ति विशेष की भी ज़िम्मेदारी बनती है, कहीं न कहीं अपनी भाषा को प्रमोट करने की और विदेशी भाषाओं को मतलब ऐसा नहीं कि हम यूज़ ना करें, पर हाँ, संतुलित इस्तेमाल मुझे लगता है, सही रहेगा।
हाँ। हाँ। बिल्कुल सही बात है। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बढ़िया। जी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी विचारशील तरीके से आपने अपने अ, उत्तर दिए हैं ।और मुझे लगता है, काफ़ी पेचीदे सवाल मैंने पूछे आपसे, लेकिन आपने बहुत बखूबी उनका उत्तर दिया और काफ़ी कुछ समझाया मुझे। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अ, तकरीबन अ, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतने विचार और इतने अच्छे तरीके से साझा किए।
जी। जी, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। बहुत बढ़िया सवाल थे आपके, एकदम ज़रूरी बातचीत थी। बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी।